ま、これまでいろんな映画もご覧になってきたと思うんですけれども、その中でも、映画のこの流れる曲の中で「いや一番これが今でも心に残っているな」っていう曲はありますか？
はい。あの、ですね、ズートピアっていうディズニー映画なんですけれども、それの、あの、シャキーラっていうアーティストのトライエブリシングっていう歌なんですけど、でそれがそうなんで、なんでそんなにも心に残ったかと言いますと、うん、あの、これ私普段、あの、1人で旅行に行くとか全くしないんですけれども、それはその旅行は、あの、初めてヨーロッパに1人で行った時の旅行だったんですね。
はい。 はい <laughs> そうですよね、はい。 ええ。 あ、そのえ初めて旅行にヨーロッパに行ってその時に見た。
うん。 うん、そう。で、あその出会いだったんですけど、でそれまずそう、あの、お友達の結婚式に呼ばれたんですね。それで、そう一人で、そ、行くことになったんですけれども。で、その時に、あの、なんで1年あの、結婚式ヨーロッパなので、割と1年ぐらい前から、あの、ね、こう「やるから来てね」みたいな、ね、連絡が来てたんですけれども、その時っていうのがとっても自分の中で、あの、ストレスが多いことが多かったんですよね。お仕事もちょっと行き詰まっていたり、で、あとプライベートもすごい、あまりうまくいってなくって、で、忙しかとにかく忙しかったし、なので、どうしようかなあってなんか悩んでたんですけど、でも、まうん。
ええ、<laughs> うーん、はい。 あ、はあ。 うんうん。 うん。 はい。 はい。 うーん。 それは、あの、ヨーロッパに、あの、せっかく結婚式に招待してもらったんだけれども、今自分に中でほんとに色々もう、うわって大変でせっかくの結婚式だけど「ああ、行こうかな、行かないでおこうかな」っていう風に迷いがあったんですね。
うん、うん、うん。 いや、そうなんです。で そう。で、まずどうせ行くなら1週間欲しいなって思ったんですよ。ま、もう時差とかもありますからね。なので、1週間、ああ、取れるかなって思ったんですけどこじ開けまして。それそう行ったんですね。
ああ。 <laughs> ああ、もうおいお仕事も忙しいけど、ま、ヨーロッパだし時差もあるしやね、いっしゅうかんぐらいは欲しいですよね。
そう。 い時間はねいきたいじゃないですか。そうなのでこじ開けて行ってきましてそれで、その、行きの飛行機の中で、ま、疲れてるし「そんなになんか、あの、メッセージ性が強いのは見たくないな」と思って、気軽に見れるものと思って、そのディズニーのね、あの、ズートピアを選んだわけですよ。
はい。 ああ。 ま、あの、疲れた体で多分ね、ひあの、飛行機の時間も長いでしょうし、ま、できたら軽く流せるような映画で <laughs>
うん。 うん、そうなんです。 そうなんです。映画を見ようと思ったらそのしゅ私全然前情報なしで全く知らない、どんな映画かも知らないで、その映画を見たんですよ。そしたら結構自分となんかオーバーラップしてしまいまして主人公が。それで、そのシャキーラのそのね、トライエブリシングっていう、その歌もまたなんかメッセージ性がすごく強くって、でしかもちょっとシンプルなんですよね。シンプルなんで私の心に、こう、ズギョーンってきましてで、もううわその映画でめっちゃ泣いたんですよ。ディズニーえい
はい。 はい。 えん、うん。 うーん。 <laughs> え、あら飛行機の中で映画を見ていて、それでもう涙がポロポロ周りも気にせず流れてしまうぐらい、ま、心に刺さったんですね。
<laughs> そう、そう、そそう、なんです。そう泣いてしまって。 そうなんです。で、それも多分1人っていうのもあったと思うんですね。
はい。
で、だからああいつもだとね誰かがいるので、ペラペラ話して、なんか適当に映画も見てみたいな感じだったんだと思う。ほんとに、こう、うわって集中して、で「そうだよな」みたいなんかそんな風になってしまってでもほんとその曲が流れてきたら、結構そのポップな感じで流れるんですけど、でもなんかじいんってきてしまいまして。でうん、うん。
<laughs> はい。 <laughs> はい。 その、あの、シンプルねうえ曲はっておっしゃいましたけど、そのシンプルな中にどんなメッセージが自分の中に特に伝わってきたと思いますか？
はい。その中で、あの、とにかくそれ、なんか自分を鼓舞するような歌なんですよ。なんで、こう、そう、もうとにかくトライをして自分の目標まで、あの、「トライをして負けないんだ」みたいな。でも、なんて「失敗したって大丈夫」みたいな「もう一回やればいいじゃない」みたいな感じの歌なんですよ。
ああ。 うん。 うーん。
で、結構ね明るくポップなんだけれどもうん、そう、でもなんかね、なんかその時は、そうだよなってなんかじいんてきちゃったんです。<laughs> そう。なんであんななんかどうでもいいこと私はなんかね。でさ、その時ちょうどその仕事も何て言うんだろうな、そのステップアップをしなきゃいけない時期だったんですけど、あのね、なんか難しすぎまして、その仕事が。で、結構文句言われたりとかもあって、ま、もちろんき困るんでね文句言われるんですけどで、それで私も、ああってちょっと落ち込んでたり、もう辞めよっかなってほんとに思ってたりとかして。だからうん、あ、そうなんです、うん、あ、そうなんですよ。うん、うん。
そうですよね、なんか励ましてくれるような気がしますね。 <laughs> とうん。 ええ、ええ。 うーん、うーん。 <laughs> ん、ま、そこまで、こう、悩んでたというか、ちょっと自分的には少し追い込まれていて、なんかステップはしなきゃいけないけど、ちょっと、ま、あの、やっぱり壁に突き当たることもあるだろうし、で何か周りからもちょっと評価的なことを言われたりして、でもそんな時にそのシャキーラの「ちょっと、いやなんか失敗してまたやればいんじゃない」っていうような、ん、曲がガンガン心に響いてきたわけですね。
うん、うん、うん、うん。 うん。 うーん、うん。 そうなんですよ。 響いたんですね。それがとってもとっても。それで、そう「そうだよな、別にここで諦めなくてもいいよな」みたいな感じでそうそうな失敗したって別に関係ないじゃんみたいな。思うことができて、なんか失敗とか嫌だったんでしょうね、きっとね。なんか、長くやってるので、あの、仕事自体は。で、そこの分野は初めてなんだけど仕事自体は長いので、何て言うんですそういうなんか文句言われるとかももうなかったんですよね。だから、久しぶりのそういう経験に多分、え、なんでこんなに言われちゃうのみたいな、多分ね。うん。
うーん、うーん。 <laughs> <laughs> ああ、はい。 はあ、はい。 <laughs> なんかそうですよね。なんか長くいてこそれなりに、あの、ちゃんと成果も出してきて、で、あまり言われない時に急にそういう批判的なコメントをもらうと、なんか <laughs> 心にずんて重たく響きそうですよね。
うん、そうです。 そうなんです。なんかもう、とってみたいなね勝手に思い込んでて。そうなんですね。でも、あ、そうじゃないなっていうのがあありまして。ありがたかったですね。だからそのほんとにその曲の出会いが、そう。<laughs>
うーん。 うーん。 <laughs> なんか結構、それで、こう、ぶあの、沈んでいた心を思いっきり持ち上げてくれそうな気がしますけど。え、でも、あの、先ほどの話の中でね、あの、プライベートでもちょっと大変だったとおっしゃいましたけど、やっぱりプライベートの中でも少し、あの、気が沈んだり、ま、少し落ち込んだりするようなこともあって、余計にこの曲がさらに、こう、励ましてくれるみたいな感じになったんですか？
そうなんですよ、うん。 うん、うん。 うん。 そうなんですね。で、ちょっとね、あの、ま、恋愛で悩んでたんですけどその時は。で、そのなんかほのかな恋愛っぽいのもあるんですよね、そのズートピアに。で、その、一つその 主人公はウサギちゃんなんですよ。ウサギちゃんはもう頑張ってなんかキャリアを積みたいんだけど、からあの、警察官になろうとするしてるんですね。それで、あの、なかなか小さいし優秀なんだけど「お前なんかな、か刑事にはなれないから、なんか、交通係でもやっとけ」みたいな感じに、大男たちから言われるわけですよ。で、その時に出会ったちょっとワルワルのキツネさんがいるんですね。で、そのキツネさんはもともとそのなんか悪いことしてお金稼いでたんだけど、でもほんとになんか男気がある人で。で、それでそこはなんか、バディになって結局は、そのね、2人が、そういうなんかく事件を解決してくみたいな話で。で、これも初めてなんか、うんそのキャラクター、今でこそなんかね、推しとかいるじゃないですか。あの、ね、二次元が好きな人とかいるじゃないですか。その時に初めて私も素敵って、そのキツネさん
はい。 <smacks lips> ない。 うん。 <laughs> <laughs> はい。<laughs> はい。 うん。 ああ、はいはい。うん。 <laughs> これだって言って。
こんな素敵な人がいるの？みたいな。
うーん、うん、うん。
なってそこもなんかねちょっとキュンとして <laughs> なってなんだかキュンとしましてそこに、うん。
<smacks lips> <laughs> んはいそこはなんか、あの、ま、プライベートの中で、あ、別にその一人にこだわらなここんな素敵な人が世の中にはきっといるんだみたいな、こう、希望が湧いてきたっていうような感じ？
うん、うん。 いや、そうなんですよ。いやまさにそうでそうなんです。私こういう人が好きなんじゃないほんとはみたいな。<laughs> ね、そうなんです。うん。そうなんですね。で「わあ素敵だな」とか思いながらそうなんです。で、ま、イギリスに着いて、で、なんか1人で旅行したことなかったんですけどね、あの、ひ誰かと一緒にいつも行くじゃないですか。だから自分の好きなことだけはできないじゃないですか。で、でも私サッカーがすごく好きで、で、そのヨーロッパの、そのチェルシー、ロンドンだったんで場所が。チェルシーのホテルにそので、チームのホテルに泊まって、で、残念ながそうなの、残念ながら、あの、ゲームはシーズンオフだったんで見れなかったんですけど、スタジアムツアーに行って、それでなんかそう、そこのミュージアムが隣にあるんですけど、そこでなんか好きな選手とか、で、写真も別に日本みたいに駄目ですとか言われないので、バチバチ撮ってそう、そうなんですね。そうなんです。いやよそうなんです、そうなんですね。たその時にねまたこの曲が流れてきたんですよ。多分流行ってたと思うんですけど、トライエブリシングは。え！ここでも流れてきたみたいな。そう。
あ、ああ、自分の中で気づきもあったわけですね。 はい。 はい。 うーん。 はい。 わあ、すごい、ん。 ああ、そっか。 へえ。 ああ、<chuckles> はい。<laughs> もうやり放題、自分の好きなこと、<laughs> 思い存分楽しんで え？ はい。 <laughs> また、あの、涙がボロボロこぼれたりはしなかったですか？その時。
いや、ほんとじいんてそう、その時にそれこそスタジアムツアーとか、アジア人の、あの、女の人とかいないんですよ。ひとしかも1人とかいないんで、え、1人で来たの？とかって色々言われたりとかして。で、私もなんかええそんな、いいじゃんと思いながら、でそういう気持ちになってたんで、またトライエブリシングがかかって、はあ、すごいとか思って、また、また何か助けてくれてるみたいな勝手に。<laughs>
うん。 はい。 <laughs> <laughs> <laughs> はい。 でも そうです。すごい偶然ですね。でもその飛行機の中で聞いて感動した曲がまたそこでも流れて。でもその感動するというか自分の心に残る曲とか、あの、映画とかを見て、その後って何か自分で振り返ってみて、ここでなんか勇気づけて頑張ってやってみようとかって思って、変わったことって何かありましたか？
そうです。 うん、そう、そうなんですよね、うん。 うん。 うん。 あ、はいありますね。で、実はその帰りの飛行機でも、さんかい見たんですよその映画。そうなんです。で3回とも泣くみたいな。そう、ふし不審がられるみたいなね、そういうのもありまして。で、ま、何うん。そうですね、うん。
はい。え、同じ映画をですか？<laughs> ああ、3回、さんかいとは。 <laughs> なんかあうん、周りの人に「あ、大丈夫？」って言われなかったですか？
いえ、そうそうフライトアテンダントにそれこそ、「大丈夫？」とか言われて「いや、この映画が素敵で」だとか言って。ね、だディズニー映画なんですけどね。そお。「へえ」みたいな言われながら。うんでもなんかそういうちょっと、何かにつけて今でもやっぱりその曲聴くし、映画も見るんですよね。
<laughs> うん。<laughs> <laughs> うーん。 あ、その時と同じ映画をまた何かあった時に、それともうん。
うーん。 あ、そう いや、なんとなく見たくなって、やっぱり見るんですね。落ち込んだ時だけではなくって、逆にこの、楽しい時も見たりとかして、で、わあって色んなことを思い出して、やっぱりね、それで。うーん、また、あ、あの時よかったなとか、あの時あんああいう気持ちだったなとか、振り返りみたいな感じで、ね、なん使なんか使ってるっていうか、そういう風に、思い出ほんとに思い出の曲みたいな感じですね。
うーん。 うーん。 うーん。あの、でも、その、お友達の結婚式にヨーロッパで招待されて、それが初めての一人旅で、うーん、その後こう、ま、飛行機の中で思い出に残る曲と映画、そしてまた、あの、観光の中でも同じ曲が流れてきてとか、すごい偶然も重なったりして、いろんな思いがあったと思うんですけど、その後また、例えば1人で行ってみたいなとか、今までは1人はなかったけど、一人旅もいいかなとかいう考え方も変わりましたか？どうですか？
うん。 うん。 うん。うん。 はい、そうです。うん。 うん。 はい。 はい。 そうなんですね。だから一人行動が好きになったんですよ。で、ヨーロッパはそれこそ、あの、すぐ行けるじゃないですか。あの、い行っちゃい行っちゃいさえすれば、あの隣のね、フランスとか、あの、ね、あのバルセロナとかもチーム大好きなんで、ほんとは行きたかったんですけど、でも、なんで、すぐ行くよなんて言ってて、コロナになってしまい、それで、で、今はね、円高、円安でもうえらいこと高いので、とっても行けなくなっちゃって。なんで、なやっぱ行きたい時に行かなきゃいけないなってほんとに思いますね、今は。
はい。 うん。 はい。 <laughs> <laughs> ああ、うんうん。 うーん。 ああ、やっぱりタイミングってあるんでしょうかね。
うん。うーん、そうですね。そうだと思います。なんで、なんか、思い切って何でもやることって大事だなっていう、そのね、曲を通してもですけれども、そのね、旅行を通してもそうですね、そういう風に思うようになりましたね。
うーん。 でもあのはい。 うん。 うーん。 でもあの、確かに円高で海外旅行大変ですけど、ま、1人行動で何かこう、身近にできることを始めるようになったとかはありますか？
あ。 うん、うん。 うん。 あ、あります。で、私あの、ドライブとかも好きなんだけど、必ず誰かを誘ってたんですが、で、あの、今、私は海がないところに住んでて、元々は福岡出身なんで海に囲まれて住んでたんですけれども、なんかやっぱふいに、こう、海が恋しくなる時があるんですよ。だからそれはいちじかんぐらいドライブして、で、そこをね、海見て、で、なんか好きなカフェがあるんですけど、そこでお茶してみたいな感じのことを1人でできるようになったんですよね。なんかひとりの楽しみみたいな。うーん。
はい。 ああ。 うーん。 ああ、じゃ、それは大きな変化でうん。うんうんうんうん。ま、あの、多分生まれて育ったところの景色がなんとなく心に残っていて、それが時々「ああ、もう1回海が見てみたいな」って言うと、もう1人で最近は出かけるんですね。
そうなんです。なんか誰かとね、必ず誘ってたんですけど、なんかひとりも好きになってきて。
うん。 うーん。ま、あ、1人であの自由にね、例えば、あの、お友達へ行くのもいいだろうし、でもあの思い立った時に好きに自由に行動ができるって。<laughs>
そうなんですね。うん。 うんうん。 いや、いや、そうなんですよ。本当にそうで、なんかね、友達がちょっと NG が出ちゃったら、そ、あ、じゃまた今度ね、とかなっちゃうじゃないですか。でもひとりだとね、す本当に好きな時に行けるので。
うーん。 あ、はい。 本当に今日は、あの、映画の中で流れた曲について思い出の曲、どうも、話をありがとうございました。
そうですね。うん。 あ、いえ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。
失礼いたします。
はい、失礼いたします。